Aujourd'hui je viens de voir parce que, heu, j'ai, heu, une problématique, heu, à l'esprit, c'est le fait de, heu heu, de souvent céder, heu, à à mes envies. Alors en soi, c'est pas, heu, c'est c'est, heu c'est s ce c'est assez agréable, on va dire, de de profiter de la vie à pleines dents et, heu et de se dire, heu, qu'on qu'on ne se restreint pas. Heu, mais dans les faits, ben, tu imagines bien quand même que derrière, heu, il y a il y a quand même des des conséquences, heu, importantes, heu, en particulier, heu, ben voilà, heu, tout pour tout ce qui est, heu, budget. Et, hem, et et et je viens te voir parce que j'aimerais, heu, vraiment, heu heu, bah, tu vois travailler on va dire sur, heu heu sur sur, heu, ce qui fait su en tout cas sur les déclencheurs on va dire de de de ces situations où, heu, où je où je me laisse aller vraiment, heu, au plaisir total. Heu, et, heu et vraiment empêcher c'est à comprendre, heu, comment je peux les empêcher on va dire de de gagner, heu, de de gagner du terrain et, heu, et ça et apprendre à me raisonner finalement?
D'accord. Oui. D'accord. Et bah, écoute, déjà, avant toute chose, je te remercie de me solliciter et de me faire confiance sur ce sujet. On va essayer de de trouver un, bah, un petit axe d'amélioration là-dessus et et voilà, de de corriger tout ça. Hem, alors réfréner complètement ses envies, heu, je ne sais pas si si c'est le la 1re, heu, option, mais en tout cas, essayer de les canaliser, heu, ça c'est c'est, peut-être, le le la 1re étape, si si tu es d'accord avec moi?
Oui, effectivement, oui. Je c'est, heu, ce que je souhaite parce que, comment dire, le le fait d'avoir, heu, heu enfin voilà, de me faire plaisir enfin pour moi, c'est aussi le sens de la vie. Clairement, si on est là que pour travailler, heu et heu, travailler, aller se coucher, ben, enfin, finalement, c'est c'est c'est très gris, heu. J'aime, heu, j'aime la notion de couleur, heu, dans le, heu, dans le fait de vivre et heu, et ça c'est ça c'est important. Donc, heu heu, je veux garder, on va dire, heu, le le le fait d'avoir, heu heu, d’a d'avoir des choses qui me font plaisir, heu heu, mais c'est surtout enfin voilà, concernant, heu heu, ma la gestion du budget qui va avec tous, heu, tous ces plaisirs que que je je je n'arrive pas aujourd'hui, en tout cas à
Bien sûr. Oui.
à à canaliser par moi-même.
OK. Et alors justement, donc ces achats qui vont être, heu heu, par moments, heu, compulsifs, heu, comment ça se passe? C'est toi qui vas aller les chercher quand même? C'est-à-dire, heu, est-ce que tu vas aller, heu, flâner? Tu vas aller faire des magasins? Tu vas aller regarder un petit peu, heu, par curiosité et, heu, une fois que tu t'y trouves, bah, ça va tu vas avoir ce déclencheur? Donc, heu, est-ce que quelque part tu y vas un petit peu, heu heu, tu vas les provoquer, ces envies, ou c'est plutôt, heu, à l'inverse, vraiment, bah, tu te balades en ville ou tu sors du travail, peu importe, et tu tu passes devant quelque chose et là tu te laisses tenter et happer à ce moment précis?
Alors, heu, c'est, heu, dans aucune, heu, de de ces 2 situations. Heu, on v on va dire c'est plutôt, heu, ben, tu vois, au travers, heu heu, au travers des des réseaux sociaux. Alors moi, j'ai un j'ai un je j'ai j'ai un réseau que, heu, que j'apprécie, heu particulièrement pour tout ce qui est déco, heu, pour tout ce qui est maison, et cetera. Et heu et et généralement, en fait, moi, ça va être là où, heu, bah, je vais repérer certaines choses et je vais me dire: «Bah tiens, ça je peux l'appliquer pour telle ou telle pièce.» Heu, il faut que je, heu, i i i i f il faut il faut que je l'acquière. Et heu, et et tu vois, presque instantanément, en fait, je me retrouve, bah, voilà, sur des sites, heu heu, de de de bricolage ou, heu, ben voilà, d'achat, heu d'achat d'objets de maison, heu heu, pour, heu pour, heu enfin me me me faire plaisir, heu heu, presque instantanément. Et hem, heu, et en fait, je suis je suis contente, heu, de, heu de de de de faire cet achat. Heu, je suis contente de de de le voir arriver, heu, à l à la maison et puis, heu, et puis après, heu, bah, tu vois, ça me passe. Heu, enfin là, tu vois, je heu, récemment, heu heu, j'ai, hem alors c'est c'est un c'est un exemple un peu futile que je vais te donner, mais, heu, j'ai j'ai voulu refaire le, heu un un mur, heu, de de de la cuisine dans un ton, heu, qui m'avait, heu, qui m'avait plu heu et et j'ai fait ce mur, heu, voilà, j'ai j'ai appliqué la petite étagère qui allait bien, j'ai ajouté mes petits projets déco, heu, et heu et tu vois, ce mur, je l'ai regardé mais presque, heu, enfin ouais, je sais pas moi, heu, 24 heures d'affilée tellement j'étais, heu, satisfaite du résultat.
OK. Oui. Oui. D'accord. D'accord.
Et là, ça fait 1 mois et, heu, pfff, voilà, je il il me fait plus rien! Et heu et tu vois, je re je regrette, heu enfin non, je regrette pas parce que, enfin, c'est je suis je suis satisfaite, c'est joli, et cetera. Mais heu, le le coup de cœur que que j'ai eu, en fait, il s'est facilement estompé derrière, heu, et, heu, et et et en attendant ben, voilà j'ai quand même, heu, mis, heu, beaucoup d'énergie et d'argent, on va dire, heu, ben déjà à trouver la bonne, heu, la la bonne teinte et, heu, et puis ben dans tous les objets déco aussi. Tout ça ça a été, heu ça a été un coût, heu. Donc du coup, c'est, heu c'est quelque chose, heu c'est quelque chose, d'assez, heu d'assez particulier, heu, et et à tout ça je t'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ben, heu, mon mari finalement, heu, il subit aussi tout ça parce que, heu heu, bah, le mur de la cuisine t'imagines bien qu'il existait déjà, qu'il avait, heu, une teinte, qu'il avait, heu heu, qu'il avait lui-même fait, heu, ben à l'époque où on a emménagé dans la maison et heu et et et puis moi, heu, en fonction d'un coup de cœur moi en fait je je suis capable d'envoyer balader quelque chose qui était heu, déjà fait et bien fait, heu, voilà, au heu, au au au détriment, heu, hem enfin au de au pardon, au profit, on va dire de, heu d'une, heu d'une envie, heu, temporaire et, heu et au détriment, on va dire, de notre portefeuille quelque part, heu.
Oui, OK, oui. Oui, je comprends. D'accord, ouais. OK, et et et et qui plus est, de aussi de ton mari et de de ce que tu me décris donc?
C'est ça.
OK, heu, bon, ben, écoute surtout ça je je suis compatissant et et je suis désolé que tu es, heu, hem, dans ton dans ton plaisir, bah, heu heu, que tu sois bloqué par, heu, bah, justement ces aspects-là, heu, que ce soit économique et que tu aies un espèce de de conflit intérieur, heu heu, vis-à-vis de de ton compagnon. Heu, donc je suis désolé que tu aies à à subir ça. Hem, quelque part finalement, c'est peut-être essayer de trouver l'équilibre entre ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, ce que tu peux, ce que tu ne peux pas. Et dans tout ce que tu m'expliques quand même, hem, tu me parlais de ce mur qui, heu, tu étais en a en admiration devant et puis après, bon, beh, mais ça t'ai passé. Hem, quelque part c'est normal dès l'instant où tu as accomplis ce que tu voulais, heu, bah, tu as été, bon, d'abord satisfaite, tu as eu cette, heu cette espèce de récompense, heu, mentale, heu, par le travail fourni, de par le rendu, heu, et après ça s'est estompé, mais quand bien même ça fait un tout. Heu, alors là on va pas parler de ton mari, hein, dans l'absolu, on va parler vraiment de toi, heu, ça fait un tout et tous ces objets déco, petit à petit que tu vas, heu que tu vas ajouter toute cette, heu, amélioration de ton écosystème et de ton ton habitation va contribuer à ton bonheur et ça c'est quand même, heu c'est quand même important le fait d'être bien chez soi, c'est, heu c'est très important. Heu, donc là-dessus voilà il ne faut pas minorer ton ton ressentiment, heu Bah je t'en prie oui c'est c'est tout à fait normal. Concernant le reste par rapport à ton mari et à ton portefeuille oui, c'est là qu'il faut mettre peut-être en place des une organisation, heu, déjà une communication avec ton mari sur ce que sur sur son accord finalement.
C'est ça. Mouais. Mmh mh. Merci, ouais, c'est vrai que c'est important, mmh. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai que je bah, encore une fois comme je te dis, c'est, heu, je fonctionne tellement en mode coup de coeur, heu, et heu et et et passé un temps j'avais aussi du temps, heu heu, libre à la maison donc, heu, quand je voyais quelque chose mais quand je te dis que c'était instantané c'était, heu, voilà, je je j'avais déjà sorti la carte bleue pour pouvoir, heu, finaliser mes, heu, mes achats, heu heu, su sur internet, heu, quand, heu, quand j'ai vu, heu, le heu, l'inspiration, heu, l'in l'inspiration 5 minutes plus tôt quoi. Et heu, et et et mon mari n'a jamais vraiment eu le son son son son mot, heu, à dire, heu, là-dessus enfin, voilà, heu. Et hem, et avant, c'est vrai que si je lui posais quand même la question parce que c'était mon exécutant et aujourd'hui maintenant je je fais les choses aussi. Donc, heu donc, heu, je presque je je le heu, je je vais enlever la légitimité, heu, de, heu de, heu de de de devenir, heu, poser son avis, heu, lorsque je heu, je je me lance dans un nouveau, heu dans un nouveau projet. Mais tout ça je je sais que derrière, heu, c'est, hem c'est, heu c'est c'est ça peut être négatif, heu, heu sur heu, sur le long terme, déjà à court terme, heu heu, ça se ressent, heu, budgétairement, heu, enfin voilà tout ce qui est bricolage, enfin, voilà ça o on se rend pas compte, hein, mais ça a un coût faramineux, hein, heu, un un pot de peinture à 50 plus, heu, bon, voilà tout ce qui est pinceau, heu, protection et cetera, ça monte, heu, ça monte très, très vite. Et heu et heu, même si je suis voilà, je suis satisfaite, heu, à à la fin et sur une période courte en plus comme je te l'ai dit. Heu, je je je m'en veux, heu, vraiment de, heu, voilà, de de de me laisser aller, heu heu, sans sans raisonnement on va dire, heu hem, sans é sans être réaliste on va dire sur, heu, sur notre réalité économique, heu, lorsque, heu, lorsque je me je me lance dans un dans ce genre de d'activité.
OK. D'accord ouais. Bien sûr. Oui. Mmh, d'accord et ben, écoute moi ce que je peux te proposer, heu, c'est d'essayer de de mensualiser, heu, un budget alloué justement à à ces plaisirs-là. Heu, voilà tu bon je je vais dire une bêtise, hein, ça c'est après c'est toi qui le fixera en fonction de ce que tu peux, et et de ce qui est acceptable, heu, peut-être en parlant aussi avec ton compagnon. Heu, imaginons que tu mettes 300 par mois de de de côté ou moins ou plus, hein, peu importe, ça c'est variable. Hem, voilà tu le tu l'inscris quelque part, et et après tu tiens vraiment tes comptes et l'idée c'est, heu heu, de ne pas aller au-delà de ta de ton de ton budget que tu t'es fixé, heu, ce qui fait que tu peux te faire un tableau, heu, par exemple, heu, sur l'ordinateur ou même manuscrit, hein, où vraiment à chaque fois tu vas tenir tes comptes, et heu, du coup peut-être que ça va aider à à canaliser et à raisonner, heu, ces ces pulsions, heu, de te dire: «Bon ben là, heu, ce mois-ci, non, je ne peux pas acheter» Heu heu, je dis une bêtise: «Ce lustre ou cette peinture ou je ne sais quoi d'autre, parce que je suis pas dans le budget donc ça attendra le mois prochain.» Par exemple.
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mais c'est une très bonne, heu je pense que c'est une très bonne, heu, manière de faire, heu heu, justement ça remettrait un petit peu de, heu heu, d'ordre dans dans ce chaos un peu émotionnel que que j'ai, hein, vis-à-vis, heu heu, vis-à-vis de mon de mon besoin de me faire plaisir, heu, et et c'est vrai qu'on budgétise tout le reste, heu, les loisirs et cetera, heu, enfin tu vois même les réparations de la voiture, enfin, tout est, heu, tout est ordonné sauf, heu sauf, heu, ça, alors que ben finalement il faut que je j'en tienne compte pour moi ça reste un ça reste un loisir aussi de me de me me faire plaisir et heu et peut-être que, heu, ben, au lieu de me faire un resto, heu, je peux, heu je peux m'acheter mes mes fameux pots de peinture donc du coup, heu, je peux peut-être équilibrer on va dire, heu, dans dans dans ce sens-là? Ça peut être, heu, une manière on va dire d'être peut-être plus sereine, heu, vis-à-vis de mon de mon mode de fonctionnement et et de me sentir moins coupable, heu, lorsque lorsque je me lance, heu, dans dans un nouveau projet. Parce que je sais que ça va revenir, hein, heu. Donc, heu mais, heu, c'est c'est très intéressant comme, heu, comme perspective donc je te remercie beaucoup de m'avoir suggéré ça je vais essayer de mettre ça en place rapidement.
Bien sûr! Avec grand plaisir et voilà j'ai confiance en toi pour l'avenir tu vas tu vas trouver le réglage nécessaire.